Ừm. Mà nha, lúc, kiểu như là, mình dọn mình quét sân ở nhà mình ấy, xong rồi là mình mình đeo tai nghe, xong mình quét sân. Thế xong cái mình nghe cái bài đấy, xong cái mình cứ rứa khóc, mình, à, mình bị rơi nước mắt ra, xong mình chỉ sợ bố mẹ mình nhìn thấy thôi. <laughs>
Ừm. <laughs> Vậy thì có bao giờ là ừm, có bao giờ là cái bài đối với bạn cái bài hát đó nó quá là cảm xúc nên bạn muốn bỏ nó qua một bên chưa? Tại vì như bạn nói là lúc nào bạn nghe nó, bạn cũng buồn, bạn cũng khóc cả.
Ừm, ừm, cũng đúng rồi, ừm, có cái giai đoạn là mình cũng không dám nghe lại cái bài đấy đâu. Những cái lúc mà mình buồn thật đấy là mình cũng lâu lâu mình mới dám nghe một lần, chứ, kiểu, cũng không chủ động bật lên để nghe nhiều đâu, không không phải, kiểu như là, đang đang thất tình xong rồi là ngày nào mình cũng bật lên nghe đâu. Thế thì nó sẽ, ơ đúng rồi, nó sẽ buồn nẫu ruột cả ngày mất ấy, nên là mình không dám nghe.
Ừm. Mình hiểu. Đúng rồi, là hạn chế lại, đúng hông? Ừ, vậy thí dụ mà lỡ một ngày nào đó, bạn lỡ nghe lại cái bài đó rồi, đó <laughs> thì bạn buồn tiếp rồi, thì sau cái lúc đó bạn phải làm gì để quên đi cảm giác đó đây? Chứ nếu mà dừng nghe thì cũng đâu hết buồn được, đúng hông?
Ừm, thôi thì đợi thôi chứ, ừm, sao mà mình làm gì được. Như là đợt trước thì xong tự nhiên mình mình định up một cái, a, cái cái ảnh hay là một cái story đây, ở trên Facebook ấy. Thế xong rồi mình, ờ, nghĩ xem là lồng lồng bài hát gì. Đó, thế là mình thấy là, ừm, mình đang up một cái ảnh mình cầm ô mưa mưa ấy, thế xong mình nghĩ là thế thì chắc là đắc đăng cái về ngày, kiểu, mưa mưa gì đấy cũng hợp ấy. Thế là mình nghĩ ra cái câu đấy, cái cái bài hát này, thế là "chỉ đôi lúc là mưa rơi chạm mi em thôi" đấy, kiểu đấy đấy. <chuckles>
Đợi hả? À, chèn nhạc. Ừ! Ờ, hay quá. Và cái cái bài hát đó rất là hợp với đức ảnh của bạn hả? Ôi! Rất là nghệ nha!
Ừm, thế đăng lên là lấy đăng lên là người yêu cũ cũng xem được luôn. <laughs>
Vậy thì Ôi trời ơi! <laughs> Và người yêu cũ bạn cũng biết chắc chắn cái bài đó là bài hát kỷ niệm của hai người mà, đúng hông?
<laughs> Đúng, đúng, đúng, cũng biết.
Thế thì lúc đó người yêu cũ của bạn có có vô thả tim, hay là có làm bất cứ hành động gì với cái bài đăng đó chưa?
Ừm, vào thả tim đấy. <laughs>
Ừm, vào thả tim thì chắc hẳn là cũng có một số rung động trong người bạn, phải hông? Vậy thì nói tóm lại là cái bài hát đó đã giúp hai người, gọi là, có sự tương tác lại lẫn nhau.
Ưm, tương tác thôi chứ làm gì, nhỡ đâu cái thả tim đấy là thả tim, ơ, tình bạn thì sao? Nhỉ? <laughs> Thế buồn hơn. <chuckles>
<laughs> Mình hiểu. <laughs> Vậy thì, ờ, theo như bạn á là cái việc nghe nhạc, một cái bài hát mà khiến bạn rơi nước mắt như vậy thì nó sẽ cái cảm xúc của bạn nó sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi theo cái cách bạn trưởng thành hông? Hay là mọi thứ nó sẽ vẫn y nguyên như vậy cho tới khi mà bạn lớn lên.
Ừm, vài buổi thôi, bởi vì, ừm, ờ, khi mà con lớn hơn ấy, trưởng hơn thì có thể là cảm xúc nó bị xa hơn bạn. Thì, ừm, nghe những bài đấy lại không còn cảm thấy nữa. Thì, ừm, ừm, kiểu như, bảo là cần thế chẳng hạn ấy, nhưng mà, ừ, thì cũng đấy. Cho nên mình bây giờ nghe mấy cái bài buồn không giác gì hết.
Ừm. Mình hiểu. Ồ, vậy thì nếu mà được chọn lựa thì bạn sẽ thích nghe những cái bài mà khiến bạn rơi nước mắt nhiều hơn, hay là những cái bài nó sẽ làm cho bạn cười nhiều hơn?
Ừm, không ừm.